Ja, also das das wollte ich nämlich gerade fragen, und jetzt hast du das Thema schon selber angesprochen. Also, du denkst, dass Einsamkeit besonders so spürbar wird so nach besonders besonderen Situationen, ne? Wahrscheinlich nach Trennung oder wie du wie jetzt bei dir, der Umzug, ne? Man zieht in 'ne neue Stadt, man kennt keine Leute, ähm, man hat vielleicht nicht mehr diese Routinen, Leute zu sehen. Ähm, aber auch
Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall. Genau, genau. M man hat vielleicht auch nicht die Orte, wo man hingehen kann. Also aufm Dorf gibt's nicht so das, äh, trendy Café, fancy Cafés oder Restaurants wie in Düsseldorf.
Genau. Mhm. Ja, die meisten haben wahrscheinlich ihr Eigenheim, ihre eigene Familie und sind dann damit schon nicht mehr einsam, ne?
Ja.
Ja. Gibt's denn vielleicht noch bestimmte Situationen, wo du sagst: „Okay, da versuche ich noch 'n bisschen mehr dagegenzuhalten“? Also, du hast jetzt schon Bibliothek als, äh, Taktik entwickelt. Gibt's noch irgendwas anderes?
Ich habe, äh, noch ein Beispiel. In der Coronazeit, warum sind die ganzen Menschen immer einkaufen gegangen und das gerne?
Ja. Ja. Äh
Ja, damit sie nicht einsam werden. Die wollten unter Menschen in der Coronazeit sind die meisten immer zu den Supermärkten gerannt, und die hatten sich auch noch darauf gefreut, einzukaufen, weil sie ausm Haus kamen. Also beste Strategie ist, aus dem Haus zu gehen.
Okay, ja. Ja. Ja, daz Das stimmt. Und es wurde auch viel nach ja. Ja, das ist 'n guter Punkt. Okay. Ja, sehr interessant, mal da 'ne Sichtweise zu hören von jemandem. Ich hoffe, du fühlst dich nicht irgendwann einsam und es ist so, wie du gesagt hast, man bemerkt es zu spät.
Ja. <snorts> <chuckles> Ja. <chuckles>
Deswegen, äh, ist es schon mal gut, dass du da selber so 'n bisschen gegenarbeitest. Ja, danke, sehr interessante Perspektive, vielen Dank.
Ja. Sehr gerne. Sehr gerne.